Ganon, meron kang parang, ah, nakakausap pa rin sa mga, ah, ka-lugar ninyo or kapitbahay niyo ngayon, oo, yun di ba? Small connection muna kasi nag do'n naman talaga nag-i-start lahat ng connection eh, hindi naman agad-agad na ah, ba bagong lipat ka close mo na sila agad-agad 'di ba? Oo, mag-start muna kayo sa small connection. Mm. And, alam mo sa totoo lang no, hindi ka rin naman nag-iisa sa ganyang, ah, situation kasi marami ring tao na yung, ah, lumilipat dahil nga at siyempre dahil kinasal, ah, inuwi sa kanila and dumaan din sa parehong yun nga loneliness and, ah, bahagi lang talaga yun ng transition o transition ng, ah, sa buhay mo ngayon, mm. And, pwede ka rin naman na di ba dahil sinabi mo kanina maganda nga yong ginawa mo kanina, na maglakad-lakad sa gilid ng ah, dagat di ba or pwede ka rin na pumunta sa mga parke diyan if ever meron, sa mga palengke or di kaya kunwari may mga lokal na, ah, aktibidad or event, para at least di ba mas maging, ah, ah, pamilyar ka sa paligid mo at saka sa mga, ah, ah, tao sa paligid mo din and may mga makakiki makikilala ka dun for sure, mm. And ah, dahil nga sabi mo kanina parang nahihiya ka din, no? Ang kailangan mo lang talaga eh, palakasin yung loob mo, mm, yung ah, kumbaga self-worth mo, oo. And, um
Hmm.
Ah, may mga ano din, magkakaroon ka din kumbaga ng, ah, kaibigan kasi para a sabi mo bagong lipat lang naman kayo so, hindi naman quick na magkakaroon ka agad ng kaibigan, oo. Kailangan na parang ma ah, mabi-build yan, ah, paglipas ng panahon, oo. Kaya wag kang magma magmadali or malungkot kasi, ah, magkakaroon at magkakaroon ka rin for sure soon, mm.
Na ano? So, napakaganda nun pala yung yung suggest mo na yun nga, pwede ngang un unti-unti yung mag-start lang palang sa smile ganun hanggang magkagaanan kami ng loob. Siyempre kung okey na o pwede ng chika-chikahan ganon hanggang oo, hanggang sa, yung loob niyong sa bawat isa eh, magkalagayan na parang ganon, so magiging close, oo. Pero, then, kasi 'pag may communication mas, makikilala mo din siya kung dapat ba siyang maging kaibigan, o or hindi, oh. Una, kaya dapat pala, lumalala ay tsaka yung sabi mo kanina kailangan din na mag-re-relax or pupunta sa mga tabing dagat. Kasi kung minsan 'di ba baka nandoon 'yong hinahanap kong kaibigan, oo, yung sabi mo sabi ko.
Oo. Oo, di ba? Mm. Oo, magkaroon na kayo ng tiwala. Hmm. Kaibigan, oo. Mm, lumabas na. Oo totoo, mm. And kahit eh yung mm?
Oo kaya Mm.